Eu economizo. Eu sempre preferi gastar em museu do que em hospedagem. <laughs>
Ah, claro. Eu indico muito hostel. Não sei se já teve experiência de ficar em hostel, mas
Uhum. Já, já, eu não tenho problemas. Até com quarto misto, assim, eu nem ligo.
os hostels Sim, na Sérvia tem muito hostel, incrível, que você faz muita amizade, e isso faz com que você tenha uma uma liberdade maior de aprender idioma, ou até mesmo fortalecer o idioma também, caso você já tenha essa fluência.
Ah. Sim. Entendi. Olha, super bacana, estou estou gostando muito dessa ideia, hein, quem sabe eu não dou um pulinho lá agora. Gostei.
Exato. Aí você pega um, por exemplo, um ônibus, tira um dia e vai em em Kosovo, conhecer Pristina. Ou você pode ir para Macedônia, em Escópia, que também é linda, fazer um bate e volta. S de Belgrado dá para fazer um bate e volta para Ócrida, na Albânia. Então ali, você pode usar plataformas como Get your Guide, Viator, e essas plataformas te permitem ir para Timisoara, que é uma cidade lindíssima na Romênia. Então você faz essas essas essas casadinhas. Eu espero ter te ajudado, te tra te dado dicas incríveis para você poder viajar, e aproveitar esse mundo.
Uhum. Uhum. Hum. Hum. Legal. Aham. Hum. Sim. Nossa, muitíssimo. <chuckles> E é isso, estou chocada com a quantidade de dicas, foi maravilhoso. Estou agora com vontade de passar mais tempo viajando. Muito obrigada, porque foi muito legal mesmo, adorei essa conversa e acho que em janeiro eu vou para algum canto, vamos ver. <laughs>
Exatamente. Com a economia e com com inteligência, a gente consegue conhecer o mundo.
É verdade, com certeza. Obrigada.
Tchau, tchau.